Mm, tama siguro sa ngayon enjoy muna ako huwag munang mag-isip ng kung ano-ano at yan, um, yung pag-a-apply may oras naman para diyan, eh, saka kung matatanggap ako feeling ko kung para naman talaga sa akin, eh, para sa akin so, ayun yung mga pagka-pagod ko ngayon kasi alam mo, oo. pagod na pagod ako physically pero yung mental talaga yung pinaka-struggle ko ngayon kasi sobrang, wala akong tulog ganyan so bibigyan ko muna ng pagkakataon 'yong sarili ko dahil 26 to 31 ano, wala naman ng pasok kasi actually nag-resign na ako, kaka-resign ko lang kasi nga, ano din, wala din namang kasiguraduhan 'yong trabaho ko na yun so, eto susulitin ko talaga 'to puro pahinga gagawin ko para talaga kapagka dating ng January, eh, parang bagong tao na ako kumbaga fresh na ako. <laughs> Hindi na ako ano, hindi na ako haggard ganyan, 'di ba?
Mm. Mm. Yes, oo. Recharge ka na, m <chuckles> Mm, correct, oo. Tsaka maganda kung makakita ka rin ng, ah, work from home opportunity, 'di ba? Para siyempre mas komportable, hindi ka na ma-hahaggard kaka-commute ayun nga lang baka baka tamarin ka rin maligo kung work from home sabi nga nila. Pero, oo, kidding aside, i oo, kidding aside 'no, ah, hangad ko sana 'no na talagang makuha mo muli yung motivation na hinahanap mo at ayun, ah, maraming salamat 'no sa pagbabahagi ng iyong kuwento.
Oo, 'yun. Pero work from home ako, eh. Mm, kaya nasanay naman. Oo.